طَب آآ، بمناسبة الأغنية دي طيب، تفتكِر كده أول مرَّة سمِعتها إمتى؟ يعني احكِ لي مثلًا موقِف حصَل لك فسمِعت الأغنية دي، تفتكر؟
هاقول لك، أنا فاكر، يعني فاكر موقِف عُمري ما هانساه، كان حصَل مشكلة معايا في الشغل وكنت متخانق مع المدير ومتضايق وزهقان وكانت الدنيا يعني بايظة في وشّي، وكنت يومها كنت مروّح من الشغل، أنا اتخانقت معاه وبعد كده إيه، روّحت وكده يعني، هو أنا مروّح كنت متضايق بقى ومش طايق نفْسي ومش طايق أي حد قُدّامي، بس يعني مش عايز اقول لك إن أنا لو كنت ممكن لو حد كده كلّمني كنت ممكن أمسِك في خِناقُه.
قُل. آه. آه. ياه!
أك بجد راكِب العربية بالليل بقى من بَعد العِشا كده مروّح، السوّاق لقيته مشغّل الأغنية دي، لقيته بيقول: "آه الدنيا وعذاب الدنيا."، أول كلمتين في الأغنية حسّيت إن الأغنية دي فعلًا لمسِتني من جوَّه وفعلًا جا لي.
آه. <giggles> حظّيت جَه على الجرح <giggles> آه، الأغنية دي معمولة عشانك.
آه، وعلى فكرة تنِّتني مركِّز في كلمات الأغنية وكده وقد إيه الأغنية فيها مشاعر وأحاسيس وقد إيه ال ال ال ال الراجل المُغنّى عبد الباسط حموده ده فنان جدًا يعني. آآ قد إيه هو مُتأثِّر من الدنيا ومُتأثِّر من الناس ال ال ال اللي جرَحوه وقد إيه مُتأثِّر من إن على فكرة هي الأغنية برضه بيعِيد فيها ذكرياته، يعني هو كان بيقول في الأغنية: "الشارع اللي كان مليان وِد وحنان وكله أولاد بلد صاينين بنت الجيران." يعني بيتكلّم برضه عن حال إن دلوقتي حاليًا
<chuckles> آه. إمم. طبعًا. آه. آه، آه. اتكلّم على أخلاقنا زمان أو حالنا زمان وحالنا دلوقتي.
آه ال الناس كانت فيها كانت عَندها أخلاق وكانت الناس كلّها بتُقَف مع بعض وكانت الناس ما كانش حد بيبُص لواحدة ولا الكلام ولا المُعاكسات ولا الكلام دَوّة. ف
آه. آه.

آه، آه، لإن هو برضك مش عايز أقول لك آآ، أنا كنت اتغدر بيّا في الشغل، وزميلي كان كان كان يعني إيه، فتَن عليَّ كلام ما حصلش وكده ف هو وأنا كنت على حق، يعني أنا كنت على حق وحاولت أقنع المدير ما اقتنعش، ففي برضه مقطوعة كده في الأغنية ديَّة عجبتني أوي، عبد الباسط حمودة كان بيقول إيه، هاقول لك كان بيقول الغدر تملّي فايز وصوت الحق عاجز.
آه. إمم، يا خبر أبيض! هي إيه بقي؟ آه.
وشوف الناس وحالها، حتى اللي في إيده عايز. يعني شُفت الكلمات، شُفت الجمال، يعني فعلًا أنا ب آه، أنا أنا أنا اتغدر بيّا فعلًا، و زميلي كان عايز ياخد بونت على قفايا ويعني يترقّى والَّا إن كان بقى يتعمِل معاه إيه الله يسهّله دلوقتي، عشان هو مش موجود يعني، فهو غدر بيّا وأنا كنت صوت الحق، كنت عاجز إن أنا أوصّل صوتي لأن أنا ماكانش حد مصدّقني.
يا خبر أب ده الموقف بتاعك بالضبط، حسيت الموقف بتاعك. آه. إمم. آه. إمم. آه، حسيت إن الكلمات دي يعني ده ده بيعبر عن الموقف اللي أنت فيه بالضبط يعني.
ف آه، آه، و مش عايز أقول لَك كمان إن هو قال حاجة برضه مقطوعة كده، كان بيقول إيه بقى زماننا بهيت علينا.
إيه؟
بقى كل عيوبه لينا، وبنصرخ من جراحنا، وجراحنا مننا فينا.
الله، <smacks lips> الله على الك إيه الكلمات دي!
تخيل. يعني مش عايز أقول لك إن الأغنية كلّها، كلّها، كلّها كانت مُعبّرة عن حالي بطريقة فظيعة يعني والله بجد، الأغنية دي حاسس إن هي معمولة لي مخصوص، متفصّلة لي كده بالمقاس، روخر أنا باسمعه على طول، لمّا أكون معايا مشكلة مع حد أو كده أو بتاع باسمعه لأن بيو يعني الدنيا جرى لها إيه أبسط حاجة يقول لك الدنيا جرى لها إيه؟
آه. آه. حسيت حسيت إنه هو بيعبّر عنك، بتعبّر عن اللي جوّاك وكده.